Oke. Jadi Kakak, lebih men menerima atau mendapatkan spam lah itu di komen ya, enggak langsung di direct direct message itu ya Kak, ya. Jadi, mungkin Kakak, ngebiarin aja, atau hal yang sifatnya melanggar hukum mungkin Kakak, report tapi mung juga kadang-kadang, karena kan banyak juga ya, akhirnya juga capek juga kit di-report. <chuckles> Akhirnya mengganggu juga, jadi seha m m mengganggu sehat kesehatan mental, juga ya.
Bener banget. Iya, Kak. Bener. <laughs> Bener banget. Iya, Kak. Yang niatnya mau apa, mau senang-senang, malah gara-gara sibuk nge-report-nge-report gitu kan malah jadi capek sendiri Kak, ya. Jadi, nih lama-lama juga sebel sendiri, Kak, mentalnya kena juga, entar lama-lama, Kak. <chuckles>
Iya, bener bener. Oh, berarti Kakak, tuh lebih juga, eee, memperhatikan komentar ya, di eee, dalam arti komentar itu juga sesuatu yang Kakak, eee, Kakak, lihat juga ya, gitu?
Bener, bener banget Kak. Kadang soalnya enggak jarang juga ya, kalau misalnya ada di konten-konten komedi, bahkan komennya itu kadang suka lebih lucu Kak, gitu. Jadi
Oh, iya.
Kadang kita tuh, baca komen tuh sambil sambil ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri gitu, kok kok bener gitu, kadang-kadang aku ngerasanya kan. Jadi, eee, ya kayak enggak ada salahnya gitu kalau misalnya lagi lihat-lihat konten, terus, eee, lihat komen bahkan kalau kalau bisa dibilang ya, kalau aku sendiri ketika lihat ada, "Oh ini konten lucu nih," aku bisa dibilang kayak, selalu buka komen gitu, Kak. Kayak, soalnya sayang juga kalau ternyata di dalam komen tuh ada hal-hal yang lucu, gitu. Atau mungkin lebih lucu dari kontennya, gitu. Jadi ya, itu udah jadi kebiasaan sih Kak, aku untuk eee, setiap setiap konten yang lucu terus buka komen gitu Kak, kalau dari aku.
Iya iya, di-like di gitu ya. Iya, benar. <laughs> Iya. Iya.